Này bạn ơi, không biết là trong cái ký ức tuổi thơ của bạn ấy, thì bạn có nhớ rõ một cái lễ hội nào mà khiến cho mỗi lần mà nó gần tới là bạn háo hức, rồi chờ đợi này kia không? Kể cho mình nghe thử.
Ừm. Ừm, nhắc đến cái lễ hội mà nhớ trong cái tuổi thơ của mình á, chắc á là cái lễ hội là Trung Thu á bạn.
À, hay nha! Đây là một cái lễ hội khá là nổi tiếng của Việt Nam, đúng không? Thế thì, khi mà nhớ đến nó thì thường là bạn sẽ nhớ về tuổi thơ là nhiều, đúng không?
Ừm, đúng á. Ừm, đúng rồi. Mình nhớ cái cảnh là á tại vì mình ở quê á nha, nên nó là nguyên một cái đám, ờ, kiểu, con nít á sẽ đi khắp xóm nè, rồi rước đèn á bạn, kiểu như, xách mấy cái lồng đèn á, rồi xong nha, có cái tiếng, ơ, trống lân, rồi có múa lân này kia nữa, vui lắm!
<laughs> Hay đấy! Ừm, nghĩa là nghe qua cái, ơ, lễ hội Trung Thu đó thì nó là một cái lễ hội, gọi là, lễ hội thiếu nhi, đúng không? Trung Thu là Tết thiếu nhi mà, đấy, rồi là nó có đèn lồng này kia các kiểu, thế nhưng mà, không biết là ở quê đấy, thì cái việc mà người ta đón cái lễ chội Trung Thu này này, nó có cái gì khác biệt so với ở trên thành phố không? Kiểu như là, bạn vừa nói là đi rước đèn này kia này, thì bạn thử mô tả một chút những cái hành động ấy nó rõ ràng hơn cho mình nghe, được không?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, mô tả nha. Có nghĩa là bờ cái buổi chiều đó đó, thì nguyên cái đám trẻ nhóc ở trong, ờ, làng của mình á, trong quê của mình á, cái bắt đầu là tụ tập ra cái sân tại vì mình có sẽ có một cái sân lớn nè, rồi nguyên một cái đám nhóc á sẽ tụ tập ở đó nha. X ong á rồi, ờ, mặc đồ đẹp nữa, kiểu như là, háo hức háo đồ đẹp á nha, xong rồi á, mỗi người á thì cầm trên tay một cái đèn, có người thì là đèn ông sao nè, có người thì đèn con cá. Nhiều người á thì những cái nhà mày nào ồ! Những cái nhà nào giàu á bạn, thì sẽ có những cái đèn, gọi là, cái đèn điện mà nó có nhạc á, còn những cái nhà nào mà thì sẽ tự làm đèn hoặc là mua cái đèn ông sao mà có gắn nến.
Ừm. Rồi. Hiểu. <scoffs> Vui nha! <laughs> Vui h Rồi, cái đấy rất hay này! À, hay nha! Này, cái đèn mà tự làm này, à, bã bao giờ mà bạn, kiểu là, cũng tự, kiểu là, biết làm chưa hay là thường là sẽ có người lớn làm cho? <chuckles>
Ừm. Ờ, thường á là tại vì mình ở quê nên là có mấy cái tre trúc á, là người lớn cũng chặt, rồi xong là tự, gọi là, chuốt á bạn, cái xong là ráp lại thành cái ngôi sao nha. Thường mấy cái đó thì con nít nó đâu có làm được đâu, nên là phải nhờ người lớn nha. Thì mình cũng phụ, gọi là, trang trí lồng đèn, kiểu như là, mình dán giấy, ờ, quanh cái ông sao đó, khi mà đã có cái hình dạng cụ thể rồi nha, thì mình cũng lấy, ơ, đồ mình dán, thì cũng phụ phụ đó.
Hay đấy! <scoffs> Vui nhỉ! <laughs> Rồi. <chuckles> Nghĩa là cũng, a, chung tay vào làm thế cũng coi như là làm rồi, đúng không? Bởi vì là hồi còn nhỏ như thế đã là giỏi lắm rồi chứ làm sao mà tự làm được hết tất cả được. <laughs> Nhưng mà, ừm, bây giờ khi mà bạn lớn lên rồi đấy, thì bạn thấy là cái lễ hội Trung thu bây giờ nó còn được vui hay là nó có khác gì so với ngày xưa không?
Ưm, ừm. Ờ, thật ra khi mà đã lớn rồi á, mình nghĩ là do một phần là khi mà lớn á, có có nghĩa là trong mình á, có nhiều thứ phải s lo nghĩ thế là mình hông còn kiểu háo hức như ngày xưa nữa. Kiểu ngày xưa chỉ là đi học rồi đi chơi rồi cái tóm cái lễ hội thì mình sẽ đi đi chơi với bạn rồi hoặc là mình ăn mấy cái bánh Trung thu á. Còn bây giờ lớn lên á, nhiều khi á, mình mình còn hông có để ý là, à, sắp tới Trung thu nữa, khi mà ở ngoài đường á nha, bán bánh rồi bán lồng đèn á, mình mới nhớ ra luôn. Mình nghĩ là do cuộc sống bận rộn á bạn, nên là cái việc, ừm, mình sẽ hông có để tâm nhiều nữa.
Chuẩn rồi. <laughs> <laughs> Chuẩn đấy. <laughs> <laughs> Lại nhắc đến Trung thu bạn vừa nói đến cái vấn đề bánh Trung thu đấy. Ấy, thì không biết là với, a, cái cá nhân, cái khẩu vị của bạn đi chẳng hạn thì bạn thích ăn, à, bánh Trung thu, à, cái gì? Gọi là nhân, à, thập cẩm hay là nhân đậu xanh? <laughs>
Đúng rồi. Ừm, mình thấy á cái này á nha, gọi là, có là hai luồng ý kiến, đúng hông? Mình thấy á, những cái nói chung x ở trên mạng xã hội cũng hay kiểu như là tranh cãi là coi, ờ, mình là cái phe nè, kiểu vậy ha. Mình thấy á cũng vui đó, nhưng mà đối với mình á, thì mình thích ăn, a, nhân, a, ờ, gọi là nhân thập cẩm hơn, tại vì mình thích kiểu như là nó có vị, ờ, gọi là, mình thích kiểu mặn hơn, mình hông có thích ăn mấy cái dạng mà hơi ngọt ngọt của đậu xanh. Ừm, nên là cái gu của mình á cẩm.
Đúng rồi. <laughs> Đấy. <laughs> Đúng rồi, đồng ý. À, vậy là bạn ừm, bạn là team thập cẩm, đúng không? Chứ không phải là team, a, đậu xanh. Thực ra đấy cũng là những cái câu chuyện vui vui của cái mùa Trung thu, đúng không? Cứ mỗi khi mùa Trung thu đến, ờ, đâu đó là trên mạng xã hội chẳng hạn thì lại có những cái luồng ý kiến kiểu như vậy, cũng rất là vui, nó kiểu như nó là một cái gia vị của cái mùa Trung thu ấy, đấy, đúng rồi. Thế thì bây giờ nếu mà hỏi bạn, à, khi mà bây giờ bạn lớn lên rồi đấy, mà để mà nhớ lại những cái, a, mùa Trung thu của tuổi thơ đấy, thì bạn sẽ nhớ đến những cái âm thanh, cái mùi vị hay là cái hình ảnh nào của một cái lễ hội tuổi thơ đó? Ơ, nếu mà hỏi bạn ấy, thì bạn sẽ nghĩ ngay đến cái gì?
Đúng rồi. Đúng rồi, công nhận. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, nghĩ ngay đến, mình nghĩ là cái ngày đó đó trăng rất là sáng nha, kiểu, nhiều khi hồi trước á dưới quê của mình á, thì cũng đâu có, gọi là, đèn đường đâu bạn, nên là, kiểu, trăng sáng là sẽ rọi đường cho đám nhóc tụi mình luôn. Với lại là thêm cái ánh đèn của mấy cái đèn chuột ờ, cái lồng đèn á, thì mình nghĩ là cái hình ảnh lồng đèn là hình ảnh mình nhớ nhất. Với lại á nha, ờ, khi mà ở dưới quê mình hay ăn mấy cái, gọi là, bánh Trung thu với lại là bánh in á, thì sẽ vào mấy dịp này nha, xong, kiểu, mỗi mỗi nhà sẽ chuẩn bị sẵn luôn, rồi xong á là sẽ phát cho mấy đứa con nít ở quê á, kiểu như là, đi ngang thì mọi người sẽ rủ vào ăn bánh nè, mình thấy vậy cũng vui nữa đó.
À, hình ảnh trăng sáng. Lồng đèn. Ừm, hay nha. Rồi. Vui nhỉ? À, nãy giờ thì cũng hỏi bạn rất là nhiều về hình ảnh, rồi là những cái buổi chơi với bạn bè trong xóm làng đấy, thì của cái lễ hội Trung thu của tuổi thơ đấy thì cũng hỏi rồi. Bây giờ muốn hỏi bạn là Trung thu thì thường là sẽ có một cái, gọi là, đặc sản đấy là phá cỗ. Đấy mà thường thì phá cỗ là sẽ rất một là rất đông người, hoặc hai là kể kể cả là là tất cả mọi thành viên trong gia đình chẳng hạn, đấy. Thế thì bây giờ, ừm, bạn có thể miêu tả một chút về cái, ơ, buổi phá cỗ của gia đình bạn nó như thế nào được không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. À, phá cổ Trung thu á nha, thì á thật ra á là nhà mình nó cũng, ơ, nói chung là nhà mình cũng làm mấy cái đơn giản thôi, mâm cổ của nhà mình á thì, kiểu như là, nó cũng chỉ có là mấy cái loại bánh, ơ, bánh Trung thu nè bạn, rồi xong có kẹo thôi. Với lại á là nhà mình cũng sẽ, gọi là, có nấu thêm một vài món nữa đó, để mà có gì mà khi mà huề cục chung là quay quần bên nhau với lại á là Trung thu á, người ta còn hay gọi là Tết Đoàn viên nữa đó, nên là á nha, khi mà dịp Trung thu á thì nhà mình sẽ, gọi là, quây quần bên nhau để mà ăn một cái bữa cơm luôn á.
Đúng rồi. Ừm, rất hay, thú vị đấy. À! Ừm, hay đấy. Với đì đi qua một chút về cái, a, vấn đề về ý nghĩa của của cái, a, lễ hội Trung thu này đi. Thì theo như bản thân bạn nhá, thì cái lễ hội Trung thu này này, gọi là, lễ hội truyền thống của dân tộc ấy, thì nó có giúp được cho ví dụ như là trẻ con ngày xưa là học được cái điều gì về cái cội nguồn và cái văn hóa không?
Ừm, ơ, mình thấy về Trung thu á nha, thì nó có một cái sự tích là chú Cuội, chị Hằng á. Thì á, mình thấy, ơ, về cái câu chuyện đó thì có nghĩa là từ khi mà còn nhỏ rồi cái sao mọi người hay cứ nói là, à, nhìn lên, a, mặt trăng á thì sẽ thấy, kiểu, giống như là, có một cái gốc đa, rồi có một cái chú ngồi trong đó nha. Rồi khi mà nhớ tới Trung thu á, một cái chị Hằng thiệt là đẹp nè, với lại là chị Hằng á thì sẽ có con thỏ. Thì đối với mình á, cái ý nghĩa của Trung thu á thì chắc có lẽ là, gọi là, mình được chơi á, có nghĩa là còn nhỏ thì mình nghĩ là, à, được chơi thôi, nhưng mà khi mà lớn lên rồi nha, mình nghĩ cái ý nghĩa của Trung thu á, cái dịp để mình có thể là đoàn tụ với gia đình á.
<laughs> Đúng rồi. Ừm hừm. Hay nhỉ! Đúng rồi, lớn lên lại nghĩ khác. <laughs> Đó, rất hay! À, nhiều khi là nhỏ thì chưa hiểu nhưng lớn lên là sẽ hiểu thôi, đúng không? Thế thì, ừm, cái việc lớn lên của bạn ấy, nó cũng sẽ đi kèm với cái việc là xã hội nó cũng thay đổi, rồi là công nghệ nó cũng thay đổi, đúng không? Có mạng xã hội này kia rất nhiều thứ phát triển, thế thì bạn nghĩ là liệu cái lễ hội hiện nay ấy, nó còn giữ được cái tinh thần như kiểu ngày xưa không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình thấy á nha, cái lễ hội bây giờ mình cảm giác như là nói chung là cảm giác của mình thôi, nó giống như là nó hông có vui như ngày ừm, ngày xưa nữa bạn.
Ừm, cảm giác cá nhân đi. <laughs> Rõ ràng rồi.
Nít bây giờ á, tụi nó có sẽ có những cái lồng đèn xịn hơn nè, rồi á, tụi nhỏ, kiểu, cũng hông có cảm giác biết là, à, tụ tập lại nha. Rồi mình sẽ cùng nhau làm lồng đèn hoặc là trang trí á, rồi cùng nhau, gọi là, kéo nhau ra thành một cái hàng dài luôn để mà rước đèn. Cái xong nha, sẽ có những cái, ờ, gọi là, múa lon đó bạn, kiểu múa lon, rồi có có những cái tiếng, a, t tiếng đập nè, nói chung là rất là vui luôn. Mình thấy á, trẻ con bây giờ đó nha, thì kiểu như là hay cứ hay chú tâm vào điện thoại không à, cũng ít có tham gia mấy cái hoạt động này lắm. Nên là đối với mình á, thì mình thấy nói chung bây giờ á, hơi chán hơn ngày xưa.
<laughs> Đúng rồi. Vui nhỉ! Đúng rồi, chán hơn nhiều đấy chứ không phải là hơi chán đâu, nhỉ. Nó mất đi rất là nhiều những cái cái sự vui vẻ của cái ngày xưa lắm. Thế thì theo bạn nhá, thì các cái lễ hội này, nó có vai trò như thế nào trong cái việc mà gắn kết cộng đồng và nói nhỏ hơn là cái gia đình của bạn chẳng hạn?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đối với mình á nha, là Trung thu á, là cái nơi mà có thể, gọi là, giống như bạn nói đó, cái sự gắn kết cộng đồng nè, giống như là khi mà còn nhỏ đi thì mình thấy là, n đây là cái dịp để có thể là trẻ con trong xóm nè, có thể là, a, chơi với nhau này rồi cùng nhau phá cỗ, rồi cùng nhau đi rước đèn. Còn người lớn nha, thì sẽ cũng có là những cái người trong xóm á bạn, cũng sẽ quây quần bên nhau, rồi xong là cũng nói chuyện rồi, à, trò chuyện nè, rồi ăn bánh rồi xong nhìn mấy đứa nhỏ tụi mình á, à, đi rước đèn cũng rất là vui luôn. Còn khi mà lớn lên rồi á nha, cái mình cảm giác là, à, đây là một cái dịp rất là đặc biệt luôn, kiểu giống như là, ờ, trong một cái năm đi làm xa nhà này kia á bạn, thì mình cũng mong tới cái ngày Tết Trung thu để mình có thể về nhà nè, mình đoàn tụ với gia đình luôn. Nên là đối với mình á ừm, rất là ý nghĩa.
Ừm, hay đấy! <laughs> Rồi. Đúng rồi, rất hay! Ừm, ý nghĩa mà, đúng không? Vậy thì không biết là bạn có quan sát nhá, là bạn có thấy là mấy cái đứa nhỏ bây giờ ấy, là hình như là chúng nó không còn háo hức với những cái lễ hội kiểu như là Trung thu bây giờ so với lễ so với cái thế hệ của bạn ngày xưa nhỉ?
Ừm. Ồ, công nhận á nha, mình thấy á, trẻ con bây giờ hổng có ngóng trông Trung thu nữa. Nhưng mà mình nghĩ một phần á, là do có quá nhiều cái lễ hội á bạn. Kiểu như là, ờ, nhiều cái lễ hội, nhiều cái hông có cần dịp gì hết mà người ta cũng sẽ tổ chức là nhiều cái lễ hội để mà, ờ, quảng bá hoặc là những cái lễ hội, ờ, ờ, để mà kiểu giống như là để cho con nít chơi á, hoặc là bây giờ cũng có nhiều khu trò chơi nổi lên rồi. Nên là đám con nít á, nhiều khi sẽ kiểu, ơ, ờ, nghĩ là cũng hông có gì, tại vì bình thường á, à, tụi con nít cũng đã được chơi vui rồi, đâu có cần là những cái dịp lễ hội để có thể là tụ tập đâu. Nên là mình nghĩ á, cũng một phần mà con nít bây giờ hổng còn ngóng trông Trung thu như ngày xưa nữa.
<laughs> Đúng rồi. Hiểu này. Đúng rồi. <laughs> Chuẩn đấy. À, có thể nói là nôm na là bây giờ chúng nó có quá nhiều món ăn, đúng không? Cho nên là chúng nó cũng, a, chả biết là là chọn món nào hay là món nào bởi vì nó nhiều món quá, ấy, nói nôm na thế nó sẽ dễ hiểu hơn. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì theo bạn là cái công nghệ và cái mạng xã hội đấy, nó cũng có đang làm mất đi cái sự thật trong cái không khí lễ hội không? Nghĩa là nó lấn át nhiều đấy.
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ờ, để nói về á cái mạng xã hội mà, ờ, làm cho trẻ con, kiểu, hông có thích Trung thu nữa á, thì mình thấy là cũng đúng á nha. Kiểu như là nhiều con nít bây giờ á là chỉ ra thích chơi điện thoại hoặc là xem TV thôi, học bạn bè cùng trang lứa nha. Nên là mình nói là cái xóm của mình á nha bạn, hồi trước á, là buổi chiều á, là đám con nít sẽ ra ngoài sân, giống như là mình hồi xưa á, sẽ ra ngoài sân á nha, rồi cười nói rất là vui luôn, kiểu như là, đi học về nha là xong sẽ chạy ra ngoài chơi cùng với bạn bè luôn. Còn bây giờ mình thấy á mấy cái sân á, kiểu nó trống vắng lắm. Con nít á, toàn ở trong nhà xem TV hoặc là chơi điện thoại, chơi máy tính không à, chả thấy á ngồi tương tác với nhau nhiều nữa.
<laughs> Đúng, đúng không? Đó. Vui nhở. Đó. <laughs> Đấy. Rồi, chúng nó thấy chơi, a, xem TV, điện thoại, máy tính này kia nó thấy vui hơn thôi, đúng không? Ờ, vì đơn giản là chúng nó thấy vui hơn so với những cái, à, cái gì đấy lễ hội nó dân gian nó không thấy vui bằng, thế là cứ ở nhà nó chơi thôi. OK, ừm, nếu mà bây giờ mà để mà hỏi bạn về cái sự so sánh ấy, thì bạn nghĩ là cái lễ hội Trung thu xưa và nay ấy, nó khác nhau nhất là ở cái điểm gì nào, ví dụ như là sự chuẩn bị hay là cái ý nghĩa hoặc là cái cảm xúc?
Rồi đó. Công nhận, ừm. Ừm. Để mà nói khác nhau nhất á, thì mình nghĩ là ngày xưa á thì cái niềm vui á bạn, nó giản dị nha. Kiểu như là, những cái cảm giác mà
Ừm, nghĩa là cảm xúc đấy.
cảm giác mà mình có thể là tự làm lồng đèn hoặc là cảm giác mà, à, cùng được chạy quanh xóm rước đèn nè, phá cổ, rồi xong ăn những cái quà bánh á. Còn bây giờ nè, có nhiều thứ hiện đại quá đi, nên là cái cảm giác nó, kiểu, hổng còn hào hứng nữa. Ngày nào á cũng được trải qua cảm giác đó hết mà. Với lại á nha, mình thấy á bây giờ hiện đại nè, cái, gọi là, cái không gian á nó cũng giống như là hồi xưa nó yên bình, đúng hông? Cái xong mình rước đèn, mình có thể là, à, nghe tiếng đèn nè, rồi nghe tiếng vui đùa hồn nhiên của con nít t còn bây giờ á toàn tiếng xe, tiếng còi xe không à, kiểu, um um ỏi á, xong rồi nhiều khi á, cũng hông có không gian để cho tụi con nít á, đi dọc dọc theo đường mà để phá cổ nữa. Nên là mình nghĩ á nha với lại quan trọng nhất luôn là cái cảm xúc á, cảm xúc, ừm, kiểu như là, bây giờ như mình nói á là có quá nhiều lễ hội đi, nên là cái cảm xúc mà người ta hổng có trân trọng nữa. Tại vì người ta thấy á là lúc nào cũng có thể là vui được mà, đâu có cần là phải ngày Thu đâu. Nên là mình thấy á, nhiều khi á mà cái mất đi ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu á, mình cũng khá là buồn luôn.
<laughs> Đúng rồi, đồng ý. <laughs> Đúng rồi. Chuẩn rồi. Chuẩn rồi. Thế thì có nghĩa là cái về nói về cái sự so sánh thì bạn đang thấy là nó khác nhất ở cái vấn đề về cảm xúc. Còn đâu đó là ló sẽ khác ở một chút là về cái môi trường. Bây giờ xã hội rồi còi xe này kia nó cũng ồn ào, đúng không? Nó không còn được yên tĩnh này kia như là những cái xóm làng của ngày xưa. Đúng rồi, cái đấy cũng là một cái nhìn nhận khá là sâu sắc của bạn đấy. Thế thì với bạn nhớ, thì cái việc mà giữ gìn những cái lễ hội truyền thống cụ thể trong câu chuyện, à, mà mình với bạn đang nói là lễ hội Trung thu ấy, thì nó sẽ là thuộc về trách nhiệm của cá nhân, gia đình hay là của cộng đồng nào?
Ừm. Rồi. Ừm. Mình nghĩ á nha, là sẽ trách nhiệm của cả cộng đồng luôn. Quan trọng á là trong gia đình á bạn, những cái người lớn ví dụ như là ông bà nà, thì cũng nên, gọi là, ờ, giữ gìn cái truyền thống và truyền lại cho con cháu. Ví dụ như là khi mà tết Trung thu nè, thì cái có thể là cùng nhau là, à, ngày này như vậy đó, thì cả nhà cùng chuẩn bị, giống như là, chuẩn bị mâm cỗ nè, rồi cùng nhau làm lồng đèn thử đi. Cái kiểu như là nhà mình cùng nhau á, thì mình nghĩ là con nít à, thấy như vậy đi, thì con nít có thể là thích hơn. Với lại là á nha, mình thấy hiện tại là những cái trang mạng xã hội rất là phát triển luôn, nên là mình nghĩ á còn nhiều có, gọi là, cái tiếng nói cộng đồng hơn, gọi là, truyền tải những cái, gọi là, cái văn hóa á bạn. Để mình- những người trẻ à, thật ra là cái dịp tết Trung thu rất là ý nghĩa luôn. Và mình cũng nên, gọi là, chung tay mình quảng bá để cho những cái, a, thế hệ trẻ á bạn, à, tìm thấy được cái ý nghĩa của ngày tết Trung thu, rồi mình cùng nhau là giữ gìn cái ngày Tết này luôn.
Ừm, cả cộng đồng luôn. Đúng rồi ý. <coughs> Rất vui! Đúng rồi. Đúng rồi. Rất hay! Rồi, ờ, dùng luôn chính cái mạng xã hội để quảng bá, đúng không? Cũng là một cách rất hay. <chuckles> Thế thì bây giờ hỏi bạn là với với bản thân bạn nhé, thì cái lễ hội, à, mà Trung thu của tuổi thơ của bạn ấy, nó để lại cái điều gì sâu đậm nhất trong bạn nào? Đó là niềm vui hay là tình thân gia đình, hay là đ về ký ức của làng quê, đó, bạn nghĩ thế nào?
Rồi. Ừm. Đối với mình đó nha, mình nhớ mình nghĩ là cái sự sâu đậm nhất á là mình sẽ có thời gian bên cạnh mọi người, bên cạnh bạn bè, rồi bên cạnh gia đình luôn nha. Mình thấy quan trọng nhất á là trong một cái khoảng thời gian mà mình còn nhỏ á, thì mình đã có một cái khoảng thời gian rất là đẹp. Khi mà thời gian đó đi, mình có những cái người xung quanh mình đồng hành á, rồi cùng trải qua cho mình một cái tuổi thơ rất là vui luôn.
Rất hay! <chuckles> Ý nghĩa ha! Đúng là Tết đoàn viên đấy. Rồi, cám ơn, a, bạn rất là nhiều về những cái chia sẻ rất hay của bạn trong ngày hôm nay về cái lễ hội Trung thu trong tuổi thơ của bạn nhá.
Ừm, cảm ơn bạn á vì đã lắng nghe câu chuyện của mình nha.
Ô kê, bye bye!